Я хотела бы пообщаться с тобой на такую тему, а, и <exhales> пожаловаться, что ли, а, и вообще обсудить это, может, прийти к какому-нибудь плану, каким-нибудь интересным методам, а, как вообще, да, э, мне, а, принимать критику. В общем, расскажу сейчас тебе поподробнее. А, дело в том, что я очень такой чувствительный человек, и критику я с самого детства воспринимала очень остро. То есть, эм, <exhales> я сразу как-то начинала, знаешь, защищаться, а, или огрызаться, или, в общем, ну, так вот, э, не могу спокойно реагировать, да, с с со спокойным лицом это всё выслушивать, делать выводы, да, и там, и так далее. А у меня всё очень очень остро. Сейчас, ну, уже с возрастом, конечно, чуть-чуть я под над этим поработала, но, а, когда вот близкие люди, да, какую-то критику мне высказывают, и не всегда это получается какая-то конструктивная критика, а, это может быть такое, особенно если там это муж или мама, ну, как бы, да, это совсем близкие люди, которые иногда не выбирают сильно слова, а, вот, ам, я очень очень тяжело реагирую, ам, и, э, не знаю, как как бы, что с этим делать. Так дальше жить мне вот с этим, да, или, может быть, как-то научиться себя защищать?
Да. Да, а, знаешь, я буду рада с тобой обсудить эту тему и, надеюсь, мы с тобой найдём какие-то решения, чтобы тебе стало легче, а, потому что тебя можно понять, и твои чувства оправданы. Критика, конечно, неприятна, да, обычно бывает, особенно, когда это исходит от любимых близких людей. А, хотя, знаешь, они, может быть, делают это как будто бы из любви, но могут делать нам больно. Вот, так что твои реакция абсолютно оправдана. И знаешь, я хотела уточнить у тебя один вопрос. Вот, а ты помнишь, когда у тебя появилась такая реакция на критику? Вот учитывая твоё детство, даже когда ты была в детском саду? Или, может быть, это случилось в школе? Или в какой-то другой момент? Вот ты помнишь это?
Да. Мгм, да. Я думаю, это случилось в школе. В детском саду я особо себя я вот у меня как-то вот воспоминания мои, нормальные уже так, которые я хорошо помню, они, наверное, лет с 8 или с 9. А, м, мне кажется, лет, вот, с 12, с 13 у меня это началось, как раз-таки вот, да, э, такой подростковый период, э, момент пубертата. И, э, а, я помню, что ум я очень стала резко реагировать. Я резко стала реагировать на одноклассников, а, я стала резко реагировать на учителей, на родителей. А, и вот с этого момента всё пошло, потому что на самом деле я, м, как бы, когда была ребёнком, а, я испытывала очень много критики со стороны, м, вот, э, даже не ребёнком, но, вот, скажем, да, вот со 2 класса, а, до, там, 8 я испытывала очень много критики от, э, бабушки и от одноклассников. Ну, такого чё-то там Да, одноклассники, естественно, дразнились, но дети, они все такие вот. А бабушка у меня очень была я с ней воспитывалась, она очень очень очень строгая была. И очень много было критики такой, ну не мягкой, а такой, что, ну да, такой вот советской закалки женщина. И, э, <chuckles> я всё это терпела, молчала, как-то там, да, отшучивалась, а потом, когда мне уже вот стало там, наверное, лет под 13 я резко взбунтовалась, и после этого критика у меня очень идёт каждый раз. Я прямо, короче, <exhales> очень сильно, да, реагирую, да.
Да. Мгм. Да, поняла. Понимаю, да. Да, я чувствую. А, знаешь, на самом деле мне очень жаль, что тебе вообще пришлось столкнуться с таким в детстве. Это очень неприятно, да, и дети часто бывают глупы. Они даже не понимают вообще, что они что-то делают не так. Вот. И знаешь, а, возможно, твоя бабушка, да, как и многие другие взрослые, м, этого поколения, они критиковали детей часто из любви. То есть они это видели так, да, и, возможно, сейчас даже ты уже осознаёшь, что она делала это действительно из любви. И вот она только так умела эту любовь показать, к сожалению. Да, и, к сожалению, это оставило вот такой отпечаток на тебе, на твоей жизни. Вот. Но я думаю, что с этим можно работать, да, и как-то эту реакцию менять, и бабушку за это простить в том числе. А вот знаешь, я хотела тебя спросить, а когда ты слышишь критику, вот что тебя больше всего задевает: это тон, с которым эт эту критику произносят, или вот именно содержание этой критики? Вот что больше? Или, может быть, и то, и другое?
Мгм. Да. А, ты знаешь, а, меня, э, задевает, э, как-то вот всё вместе, что ли, да. А, мне неприятно, когда ко мне уже, к взрослому человеку, кто-то цепляется. А, потому что я делаю вещи, как я их делаю. А, и мне тоже не нравится, когда это вот таким вот тоном, что ли, снисходительным делается. У меня такое ощущение, что меня как будто хотят вот этим самым, э, не, эм, указать на то, что какие-то вот там ошибки или ещё что-то, а как будто меня лично хотят этим задеть. И вот у меня такие ощущения. И особенно когда это ещё всё таким тоном преподносится, да, что вот так вот свысока, а это меня вообще разрывает.
Да, поняла. Конечно. Да, э, конечно, понимаю тебя. И, знаешь, хочу ещё спросить. Вот как бы ты описала свои ощущения, когда ты слышишь критику? Вот я чувствую, что у тебя просто буря эмоций внутри происходит. Да, но если бы ты их описывала, вот как бы ты их описала, там, допустим, ты просто закипаешь, да, или у тебя, там, потеют ладони, или, там, приливает кровь к щекам, вот н что с тобой происходит в этот момент?
Мгм. Ты знаешь, вот у меня, э, э, в такой волна возмущения, которая поднимается по телу. А, и, а, у меня сразу как бы такая, вот я как-то сжимаю сразу, мне кажется, плечи, а, как, знаешь, га в стойку в какую-то становлюсь чуть ли не бойцовскую! Вот, и, а, о м, м, я начинаю очень быстро говорить, у меня становится прерывистое такое дыхание, потому что мне как воздуха, да, не хватает. А, м, я могу покраснеть. А, то есть у меня сразу такая реакция как, а, защитная. И одновременно у меня вот возмущение вместе с такой, как бы, злостью и агрессией, и с какими-то, может быть, даже элементами стыда. То есть примерно так.
Да. Точно, да. Ну да, если ещё это идёт из детства, да, тут может примешиваться стыд. И да, у тебя действительно просто буря эмоций, да: и физически ты реагируешь, и эмоционально. Tо есть на всех уровнях. Вот, и тут, конечно, можно попробовать разные способы. Не знаю, какой тебе подойдёт. Ну, вот номер 1- это, конечно, приостановиться в моменте, а, поставить на паузу вообще всё, что происходит. И просто вдохнуть и выдохнуть, да. И, м, это как-то может, конечно, а, тебя успокоить. Вот не знаю, насколько для тебя такой способ может сработать. Но вот как ты думаешь, может ли у тебя получиться в моменте, вот, перестроиться за счёт дыхания? И вот эти вот эмоции, которые в тебе возникают, ну вот, скажем так, направить вот на это спокойное дыхание хотя бы на несколько секунд.
Мгм. М. Ты знаешь, э, я думаю, можно попробовать хотя бы. Потому что когда я слышу критику, у меня прямо даже нету вот этой какой-то вот паузы, да, секундной, э, чтобы себя остановить. Я прямо сразу, э, реагирую. И, действительно, можно будет, это будет сложно, но нужно с чего-то начинать. И, м, я знаю, что вообще дыхательные практики- они очень хорошо помогают в разных ситуациях. Вот я думаю, что если я, например, эм, даже не то что ровно начну дышать, потому что у меня сразу идет вот эта вот, да, гипервентиляция <chuckles> такая. А если я просто резко, например, выдохну, да, вот, как вот эта вот волна, которая поднялась, я ее н резко опущу вниз, так, да, выдохом, то, может быть, вот вот это поможет, потому что, в принципе, это несколько секунд и займет.
Да, представляю. Да, точно. Ну да, это, знаешь, такой немножко обман своего организма, да, ты его перенастраиваешь, и, возможно, уже ты в моменте не так остро будешь реагировать, да, и у тебя будут сила, м, на 2 этап, который я те хотела предложить. И вот 2 этап после такого там вдоха-выдоха- а, это, может быть, какой-то вопрос, который ты заранее подготовишь, или какой-то ответ этому человеку, который начинает тебя критиковать, да. А, то есть, ну нужно заранее п подумать, что это будет. Например, а, ты скажешь ему: "А, давай об обсудим вообще, а что ты имеешь на самом деле в виду? Что тебе конкретно не понравилось?". То есть и вы начинаете просто спокойно обсуждать этот вопрос. И, знаешь, в этом обсуждении может выясниться, что человек, возможно, и ничего плохого не имел в виду. Может быть, он что-то сказал там эмоционально, да, и он, там, хотел как лучше вот, но у него не получилось донести свою мысль. Вот и, может быть, вот в таком вот разговоре, да, вы поймете, что и нет повода закипать, и это вовсе была не критика, ну вот, а просто мнение человека. Вот как ты думаешь, может у тебя получиться завести просто беседу с этим человеком и выяснить вообще причины и детали?
Да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ты знаешь, можно попробовать. Э, это тогда нужно как-то отключить свой защитный, да, вот этот вот механизм и просто спросить спокойно. Но если выдохнуть перед этим, как вот 1 способ, да, то можно это, наверное, попробовать как раз таки после. А, и или мож и можно переспросить, например, да: скажи ещё раз, что что ты сейчас сказал или сказала. Или действительно вот спросить такой вопрос: а что ты имеешь в виду? И может быть, тогда вообще это, э, может быть, какая-то обида была из-за этого, вылетела какая-то фраза, да, то есть разные же бывают, э, <chuckles> ну, как сказать, да, моменты, из-за чего критика возникает. Нужно просто разобраться. Я обязательно попробую и 1, и 2 способ. Э, спасибо, что ты меня выслушала, спасибо большое, что ты меня как-то успокоила и направила в нужное русло, и я обязательно воспользуюсь этими 2 методами.
Да. Конечно, да. Да, я тебе, конечно, предложила всего 2 метода сегодня, да, но они достаточно действенные. И надеюсь, что они для тебя сработают, и ты будешь мягко реагировать на какие-то высказывания, которые могут быть неприятны, и всё это будет, э, хорошо заканчиваться.